بُصّ، الحقيقة يعني آآ، طبعًا شغ آآ، اليوم عندي بقى زحمة جامد أوي الفترة اللي فاتت، وعندي مشكلة وعايز نصيحتك فيها يعني في الحتة دي، إن أنا بقيت محتاج إن أنا آخد يعني زي قيلولة في النُصّ، إن أنا أنام شوية، بحيث إن أنا أفصِل شوية عن علم عن العالم يعني وأبتدي إن أنا آآ أرجّع تاني طاقتي، لأن أنا باشتغل شغل الصبح وباخلّصه، بيكون عندي شغل تاني بالليل، فطبعًا بابقى محتاج إن أنا إيه أعيد طاقتي تاني. بس بي عندي مشكلة إن أنا ما باع يعني أوقات كتير أوي ما ما باعرفش أخد القيلولة دي بطريقة كويسة، باحس إن أنا آآ، في معوّقات بت بتأثّر على الموضوع بو ب يعني بالاقي نفسي إن أنا مش مُسترخي كده، باصحى بالاقي نفسي تعبان أكتر من الأول أصلًا، ف تقدر تقول لي إيه الحاجات ال اللي أعملها عشان أحس إن أنا يعني مستريّح كويس وأنا باخد القيلولة دي، أو تكون فعلًا فعالة يعني بحيث إن هي تساعدني في الشغل بتاع بالليل؟
آه، متفهّمك ومتفهم يعني شعورك بالإنزعاج من حاجة زي كده إن أنت آآ، ما يعني ما بتبقاش عارف تاخد قيلولة إمتى وبأنهى طريقة يعني، أو إيه المكان مثلًا اللي ممكن تستريح فيه آآ، وإن أنت بتقوم منها حتى لو أنت خدت قيلولة بتبقى حاسس إن أنت مش نايم كويس، ومش مرتاح وممكن تبقي قايم بصداع مثلًا، فأنا مقدّر جدًا شعورك. طَب أنت عادةً بتحس إمتى إن أنت يعني أكتر وقت كده بتبقى فعلًا محتاج فيه إن أنت تفصِل كده في اليوم، بحيث إن أنت تاخُد قيلولة بسيطة صغيرة، يعني ده بيبقى إمتى في اليوم بالضبط يعني؟
هو بيبقى حرفياً في نُص اليوم، يعني لو أنا مثلًا بابقى خلصت شغل الصبح، ورجعت كده على الساعة 17:00 وقعدت بقى من 18:00 ل19:00 خَدت ال اللي هي الاستراحة بتاعتي الصُغيّرة دي، وباكمّل بقى الشغل التاني من 20:00 ل00:00 ف فهي بتبقى ساعة كده في النص ما بين الشغلين اللي عندي، عشان أنا قُلت لك إن أنا باشتغل الصبح آآ يعني بتاع مثلًا باشتغل الصبح بتاع آآ 8 ساعات من 09:00 ل ل17:00 وباجي بقى أخُد راحة وبعد كده باشتغل شغل تاني من 20:00 ل00:00.
آه فاهمك. تمام فهمتك، فأنت بتبقى عايز تفصل ما بينهم طبعًا يعني حقك طبعًا، طيب أنت بيبقى المكان اللي أنت بتروح مثلًا تاخُد فيه القيلولة دي أو تستريّح فيها، آآ يعني بيبقى إزاي يعني أوصفه لي، يعني مثلًا بيبقى هادي آآ ما فيهوش ضوء ما فيهوش دوشة، والّا بيبقى في كده دوشة ويعني بتحِس وأنت نايم بتبقى اللي هو أنت نايم علشان أنت تعبان فعلًا، إنما لو في الظروف العادية فعلًا مش هتعرف تنام بسبب ال ال الحاجات والبيئة اللي حوالين المكان ده، فاوصف لي المكان أكتر يعني.
لا بتبقى بيئة هادية يعني الحمد لله، يعني قصدي المكان بيكون كويس آآ هو بيكون في بيتي يعني اللي هو ب بارجَع بقى بعد الشغل البيت، طبعًا بيبقى حظي إن الشغل التاني ده بيكون أونلاين يعني اللي هو مش محتاج إن أنا أنزل، لا هو بيكون من على الجهاز بتاع الكمبيوتر عادي، فأنا أصلًا كده كده باروّح بعد الشغل الأولاني ده، وأروّح بقى أنام في البيت ال اللي هي القيلولة دي، بس بيكون بقى في مشاكل إن في ناس في البيت برضه معايا أنا مش قاعد لوحدي طبعًا معايا عيلتي، آآ و وهُم بقى بيكونوا موجودين في نفس الوقت طبعًا، فده بيسبب مشكلة كبيرة أوي في ال حتّة إن أنا أعرف أستريّح كويس يعني.
فاهمك آه. آه فاهمك، يعني أكيد إن أنت برضه بتكُون يعني الكلام في البيت بس أو اللي هو أنت تسمَع حاجة وأنت نايم يعني مجرّد صوت بس ممكن يخلّي فعلًا نومك مش أحسن حاجة وإن أنت تكُون يعني صاحي كده مدروَخ ويعني مش حاسس إن أنت نِمت بنوم فيه جودة كويسة. طَب أنت أصلًا بيبقى القيلولة بتاخدها، ما لاحظتش كده أنت مثلًا آآ ب بت بتاخدها في وقت قد إيه؟ يعني مثلًا بتنام نُص ساعة، ساعة آآ، ساعة ونُص يعني، آآ بتبقى ال القيلولة بتاعتك لو أنت بتلاحظ يعني آآ بتاخدها في وقت قد إيه مثلًا بحيث إن هي ممكن تكون ال الوقت بتاعها عامل في إن أنت تكون صاحي مش أحسن
بُصّ، هو أنا متعوّد إن أنا يعني إيه آخُدها في ساعة بالضبط، فأنا كنت اللي هو بانام من 18:00 ل19:00 آآ وكنت يعني إيه، آآ وحريص أوي إن أنا يعني آخُدها في الوقت ده، ولكن الفترة الأخيرة ما أعرَفش بقى الموضوع إيه، مش منتظِم أوي، ممكن آآ نُص ساعة، ممكن ساعة إلّا رُبع، ممكن تِلت ساعة، م مابقاليش ما بيبقاش في وقت م مُحدَّد يعني.
آه فاهمك، يعني أنت الموضوع بيبقى على حسَب، يعني أنت هييجي معاك إزاي النهارده وبتنامها إزاي، تمام فاهمك.
آه لأن لأن في حاجات كتير بتبقى مضايقاني، يعني أنا مثلًا ممكن أصحى بسبب المرتَبة ما بتبقاش كويسة أوي، ما بتبقاش مُرِيحة بالنسبة لي، آآ فساعات باغيّر مثلًا، ممكن يوم أنام على السرير وممكن يوم أنام في الكنبة برّه، اللي هي في ال في الصالة، ما عشان يعني على حسب أنا مرتاح في أنهي أكتر، لأن الاتنين بيتعِبوني الصراحة آآ، في ضهري بقى باحس إن أنا عندي وجَع كبير لمّا باصحى آآ، فالموضوع ما بيؤولش يعني اللي هو لصالحي أوي إن أنا أقدَر أستريّح وإن أنا أقدَر آخُد راحتي إن طبعًا ال البيئة اللي حواليّا مش مساعدة يعني.
فاهمك، آه. طبعًا ده بيأثّر عليك يعني وبيخلّيك نايم ل حتى وأنت نايم بتاخد قيلولة عشان ترتاح فيها ما بتبقاش مرتاح أصلًا، وطبعًا يعني حِتّة إنك يعني إنك عايز تفصِل في اليوم دي حاجة طبعًا يعني مهمّة جدًا، إنك تحاول تريّح جسمك كده آآ ويعني أنت حتى ممكن اللي هو يعني كان في كده آآ دورة للنوم إن أنت جسمك فيها بيرتاح وبتحس إن أنت بتخش كده في نوم فعلًا يعني نوم يخلّيك قادر إنك تكمل اللي هو مش شرط بقى تنام 8 ساعات ولا 6 ولا الكلام اللي هو ال اللي بيبقى بيبقى إشاعات وما لوش مصدَر علمي يعني، أنت بس أنت محتاج إنك بدَل ما تخلّي القيلولة مثلًا آآ أنت مش عارف مُدّتها قد إيه، نُص ساعة، ساعة آآ، يعني ما بتبقاش محدّد لها ميعاد، أنت حاول تخلّي ميعادها يبقى متحدّد أكتر من ناحية إن هو، لأ أنت ضبّط نَفْسك مثلًا على ساعة ونُص كده وبعدها تبتدي تصحى عادي يعني، هتحس إن أنت يعني حِتّة الصُّداع هتقِل شوية، وتبقى قايم يعني مش مدروَخ، فده عامل عامةً آآ ممكن يساعدك بشكل كبير. ف طَب أنت يعني جرّبت إنك تفكّر في حاجة زي كده، إن أنت تثبّت معاد للقيلولة والّا برضه حاسس الموضوع صعب وبييجي عشوائي؟
آه بالضبط. آه. آه، فكرة كويسة فعلًا. هو أنا كنت مثبّت زمان نُص ساعة، يعني ساعة ثابتة، بس أنا دلوقتي من ساعة ما إحنا غيّرنا بقى ال المراتب اللي إحنا كنا نايمين عليها وكده، لأ، ما بقاش الموضوع مُرِيح أوي فما بقيتش عارف إن أنا أقعُد بارتياح أوي وبعدين كمان أنا عندي عادات سيئة شوية، إن أنا يعني مثلًا باخُش أنام بهدومي، ما بالحَقش إن أنا أغيّر خالص، آآ باقعد شوية برضه على الموبايل قبل أمّا أنام، ده بيخلّي يعني إن أنا آآ أضيّع وقتي مثلًا لو أنا لو أنا زي ما باقول لك بانام ساعة، لأ أنا ممكن أقعد نُص ساعة على الموبايل وآخُد القيلولة في نُص ساعة بدل ما أسيب الساعة كاملة كلّها للقيلولة، فالصراحة ساعات بأعُك الدنيا يعني.
فاهمك، آه. آه، فاهمك. تمام، فهي طبعًا نقطة الموبايل يعني كويس إنّك ذكرتها لإن أنا عايز أقول لك إن ده جزء كبير جدًا آآ من حتّة إن أنت فعلًا ما بتعرفش تنام آآ وإن أنت فكرة إن أنت بتتعرّض لضوء كده قبل فترة نومك دي يعني أنت أصلًا بتبقى داخل وأنت أصلًا تَعبان و واللي هو مُرهَق وعايز تفصل، فأنت لمّا أنت تتعرّض للجزء ال على الأشعة بتاعة الموبايل اللي قبل ما تنام وتركيزك بيروح بسبب بقى اللي أنت بتقعُد تscroll في الموبايل، آمم تقعُد على السوشيال ميديا أي حاجة مُجرّد إنّك لتعملها على الموبايل دي بتخلّي تركيزك يروح فعلًا واللي هو آمم مُخّك ما بيبقى خلاص متعوّد اللي هو دلوقتي بيعمل حاجة معيّنة، فاللي أنت بتبقى عايز تفصله مرّة واحدة وتنام دي بيبقى صعبة عليه واللي هو بيحس إن أنت يعني أكِنّك إيه، آآ منيّمه بالعافية، فاللي هو ما بتعرفش تنام نوم كويس. وبرضه نقطة ال ال أنت بتقول إن أنت مثلًا لو هتنام على ال المرتبة مش مُريحة أو كنبة، آآ دي بتفرق جدًا طبعًا إن أنت بتبقى محتاج إن أنت تريّح دماغك بشكل كويس، آآ ضهرك كده تحس إن أنت صاحي مش متكسّر ولا جسمك واجعك لإن أنت لو قايم بال بالشكل ده، هيبقى صعب عليك أوي إن أنت ت تشتغل بقية اليوم أو يعني أنت بتقول حتّى كمان شُغلك أونلاين، فاللي أنت هتفضل قاعد على الكُرسي لفترة كبيرة، آآ ده هيخلّيك كمان يعني حاسس بوجع ضهرك بشكل أكبر ورقبتك والكلام ده فهتبقى متأزّم طبعًا وهيأدّي إلى صُداع. فاللي هو أنت حاول يعني على قد ما تقدر إن أنت تضبّط المرتبة بتاعتك بشكلٍ ما إن هي تاخُد وضيعية لجسمك كده إن أنت تعرف تنام فيها بشكل كويس. يعني مثلًا ممكن تحُط أي حاجة تحت مثلًا المخدة، يعني ممكن تحُط مثلًا حتّى لو كانت فوطة اللي هو يعني حاجة تعلّي مثلًا من ال ال المخدة اللي بتحُط راسك عليها، آآ المرتبة مثلًا ممكن تفرش عليها أي حاجة كده ناعمة بحيث اللي هو يعني ما تكونش آآ يعني مضايقاك على جسمك وأنت نايم بحيث إن كل الحاجات ال اللي أنت ممكن تجرّبها وأنت نايم دي فعلًا بتكون مأثّرة جدًا معاك، فأنت شايف مثلًا حاجة زي كده تبقى مناسبة إنّك تعملها والّا صعبة؟
آه. آه. آه فاهمك. آه. لأ، هي فعلًا ال ال الخامة المستخدَمة دي، ممكن تكون من أكتر العوامل اللي بتريح أو بتفرِّق، قد إيه أنا ه هابقى م مبسوط وأنا نايم والّا هابقى متضايق. وممكن كمان فعلًا، ال زي ما أنت قُلت، ال اللي هو أنا حاططها بأنهي، آآ، يعني إيه، زاوية الزاوية فعلًا تكون بتساعد، إن أنا مثلًا، آآ، أنام نوم يعني، مريح أكتر. آآ، بس بيكون عندي قلق، لمّا إن أنا هاصحى بقى أشتغل، ولسه ورايا حاجات كتير أعاملها. فإزاي أفضِّي دماغي شوية، بحيث إن أنا أبقى نايم وأنا مسترخي يعني؟
تمام، فهمتك. بُص، أنت يعني حتة إن أنت تفضِّي دماغك دي، هتيجي بإن أنت آمم، يعني، أولًا كده لمّا تيجي تاخد خلاص، خطوة إن أنت رايح تاخد قيلولة عشان تفصل، خلاص، أنت لازم فعلًا تكون مقتنع بده 100%، وأي حاجة تأجِّلها بعد ما تصحى، يعني أنت عندك عادي، بقية اليوم بعد ما تصحى، اعمل فيه اللي أنت عايزه، براحتك. بس المهم، فترة القيلولة دي، خلاص أنت هتكون داخل وأنت قافل موبايلك خالص، عامله silent كده، وحاطُّه، ما تمسكوش نهائي. آآ، تخش على طول، تبتدي تضبّط سريرك وتقوم نايم على طول. ده المطلوب منك. وتضبِّط منبِّه كده، إن هو يعني يصحِّيك بعد ساعة ونص من نومك، بحيث إن أنت تكون خدت دورة النوم كاملة. وفي نفس الوقت كده، نايم وأنت ما فيش حاجة مشتِّتاك. آآ، وفي نفس الوقت برضه، ممكن، لو آآ صوت ال مثلًا، آآ، اللي في البيت عندك، بيضايقك يعني، سواء أهلك أو كده، ممكن تقول لهم، بس، إن أنت يعني هي مجرَّد ساعة ونص هتاخدها كده، بحيث إن أنت تفصل، وتفهِّمهم أنت قد إيه تعبان ومضغوط. ده هيفرِق معاك كتير جدًا في في في نومك وصحيانك. ف هل الكلام ده هيبقى مناسب معاك برضه؟
هو الحقيقة، يعني أنت فِدتني كتير أوي. حتة ال إن أنا يعني ال آآ، يعني، أفُكِّني من أي حاجة، اللي هو أأجِّلها، خلاص أنا عارف إن أنا كده كده لمّا أصحى هاخلِّص الحاجات دي. وما أقعدش أفكِّر فيها. موبايلي، ممكن إن أنا أحُطَّه على جنب، بعيد عني. آآ، وحتة برضه، المراتب اللي أنت قُلت لي إن أنا أكون واخِد بالي من ال من ال الماركة اللي أنا هاستخدمها أو الجودة اللي أنا هاستخدمها. فقد إيه بجد، أنا هابتدي أرجّع الحاجات دي فعلًا في روتيني، وأبتدي إن أنا أس أطبِّقها يعني. وبجد م يعني، متشكِّر جدًا على كمية النصايح اللي أنت ادِّيتهاني، وقد إيه أنت يعني فتَّحت دماغي لحاجات أنا ممكن أكون م ما كنتش واعي عنها أو واخِد بالي منها خالص. بجد، متشكِّر جدًا ليك.
لأ، العفو على إيه